Hımm, ilginç.
Benimle niye görüşmüyorsun neden gelmedin, işte, plan yapmıştık şöyle böyle bu bana küstü. Sonra. <chuckles> Ben de iş o kadar çok seviyorum ki onu, eee, aradım dedim ki "Bak, eee, geri döneceğim, eee, ölüm var kalım var yola çıkmadan şu derdin neyse bir anlat anlayayım ona göre gideyim yola." Anlattı. Ya, dedim ki "Benim, eee, görüşmemeyi istememe gibi bir hakkım olamaz mı ya da benim kendimi iyi hissetmeme o gün, eee, gerçekten, emm, bu şekilde görünmek istememe gibi bir hakkım olamaz mı? Ya bu şu mu: Eee, seni istemiyorum. Ya her şey seninle alakalı değil niye bu kadar kendini merkeze alıyorsun?" dedim. Yani sordun mu bana, "iyi miyim değil miyim ne oluyor diye?" Eee bu bana özür diledi ama o gün bugün, eee, ilişkimiz
Evet, biraz. <scoffs> İ Hı hı. <scoffs> Evet. He. Güzel açıklamışsın. Tabii. Hı hı. Güzel. He, tabii. Sınır geldi.
bence eskisi kadar yakın değil. Evet.
Evet. Iıı, yani hâlâ demek ki içinde böyle bir yerlerde senin, eee, belki o dediklerine inanmamış olabilir ya da, eee, belki zamana ihtiyacı olabilir karşı tarafın da, eee, bilinmez. Eee, biraz belki hani, eee, sen de o zamanı tanırsan büyük ihtimalle eskiye dönecektir ilişkiniz, eee, diye düşünüyorum, tabii. Eee, <chuckles> u u u umuyorum bir polyannalık yapayım. <chuckles> Evet. <chuckles> <chuckles> Bu yani bakalım artık nasıl olacak. Eee, bir de şeyi sorayım son olarak şimdi, eee, tahmin ediyorum ki, hani, yurt dışında yaşıyorsun ve, eee, biraz, eee, genelde, hani, arkadaşlıklarımızı, eee, hani, Türk olarak Türklerden seçmiş olabilirsin hayatın boyunca. Eee, belki yabancı arkadaşların arasında, eee, böyle sınır koyma konusunda böyle değişik bir kültürel olarak, eee, değişikliği fark ettin mi? Mesela, eee, bir kendi insanından Türklerden ya da yabancılardan baktığında hangisi farklılıklar var? Yani yabancı kişilerde böyle, eee, daha mı zor ya da daha mı çok mu kolay? Eee, o bakımdan neler düşünüyorsun?
Evet, evet. Ben de öyle düşündüm. Ben de öyle düşündüm. <chuckles> Ne kadar pozitifsin. <laughs> Yap, yap, çok teşekkürler, iyi geldi. Hiç öyle bakmıyorum çünkü. <laughs> Hı hı. Hı. Hı hı.